हारने वाले से ये कहा जाता है कि कैप्टैन्सी खराब थी। परंतु ये समझ में नहीं आता कि खेल जो ऐसी चीज़ है, क्रिकेट भी ऐसी चीज़ है। जो कैप्टैन्सी उतनी ही मायने रखती है जितने में हर बंदे का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अगर एफ कितनी भी अच्छी हो अगर बंदे परफॉर्म ही नहीं करना चाहते, परफॉर्म ही नहीं करते। तो कैप्टन कोई मतल मतलब नहीं रहता। बाकी आप जैसे कि बता रहे हैं कि कैप्टैन्सी में लग रहा है आपका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है। आप कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे?
हुँ। जी। जी। जी। जी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कैप्टैन्सी में आपने कहा कि अ, हमें थोड़ी ज़िम्मेदारी ही वाला काम है और जैसा कि बंदे परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो आपको ही बोला जाएगा। तो देखिए अगर आप जीतते हैं या आपकी कोई ऐसी बात होती है, आपको कुछ बड़ा अचीव करते हैं। तो सु अ, शुरुआत में कैप्टन को ही रखा जाता है और उसका श्रेय भी कैप्टन को ही दिया जाता है। तो अगर आपको जीत का श्रेय चाहिए तो आपको हार का श्रेय भी स्वीकार करना होगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अ, कैप्टन की बाकी टीम मेंबर्स से काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। और उसके ऊपर मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद उसे खेलना भी होता है। तो मुझे लगता है कि कैप्टन का तो बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है और कैप्टन बनना एक मे मेरे हिसाब से आसान चीज़ भी नहीं है। आपको बहुत बातों का इसके लिए पता भी होना चाहिए वरना ऐसे तो कोई भी कैप्टन नहीं बन सकता। अच्छा कैप्टन तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता।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

हाँ जी, ये तो है। मतलब क्रिकेट हमें क्रिकेट क्या कोई भी स्पोर्ट हमें? अ, मतलब हमें वो काफ़ी जीवन के बारे में काफ़ी ज्ञान दे जाता है, बिना कहे। तो मतलब कई चीज़ें आप स्कूल में जाके सीखते हैं, कई आपने आप घरवालों से सीखते हैं। पर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर एक एक रिस्पेक्ट पैदा कर देता है हर किसी इंसान के। ये जो स्पोर्टिंग में रहते हैं ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक दूसरे को गेम करते हैं सामने-सामने। कभी भी सो कभी भी स्पोर्ट्स में हमेशा दूसरे की रिस्पेक्ट करना पहला स्टेप रखा गया है, बाकी खेलना तो होता रहता है वहाँ क्योंकि उसमें हर ठीक है, इज्ज़त है। हर कोई एक स एक पार्ट जो निभाता है उस दिन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो काम करता है। अगर आप किसी करते तो आप किसी से कुछ करने को नहीं कह सकते? आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते, मतलब खेल की इज़्ज़त नहीं करते। पर जैसे कि आप टीमवर्क में कह रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि टीमवर्क में बहुत कुछ जानते हैं। शायद आप एक किस्सा बता पाएँ आपका कोई फेवरेट ऐसा कोई किस्सा?
जी। जी। जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, कुल। बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। अ, देखिए टीमवर्क से तो रिलेटेड मैं बाद में बात करना चाहूँगा। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। अ, करियर के लिए रिलेटेड अब हमारे देश में थोड़ा क्रिकेट और ऐसे गेम जो होते हैं जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें लोग करियर बनाने से बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये कोई करियर ऑप्शन है ही नहीं। अ, जबकि ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग अनसक्सेसफुल भी होते हैं लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जिनमें सच में कुछ कर दिखाने की काबिलियत होती है लोग उनका बहुत सपोर्ट भी करते हैं और। उनका करियर भी बुलंदियों को छूता है। तो स्पोर्ट्स में आपका करियर भी बन सकता है अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म करें आप अपना खेल अच्छे से खेलें और आपको अपने खेल की समझ हो तो आप काफ़ी अच्छा क्रिकेट में कर सकते हैं। या किसी भी घेल में कर सकते हैं।
जी। जी, बिल्कुल, बि सही बात। जी। जी, जी। जी।